Oke, Kak. Jadi gini nih, aku pengen sedikit cerita ya curhat sama kamu dan kalau misalnya kamu mau ada saran boleh kok kasih tahu aku ya, mungkin Kakak bisa ada masukan dan itu kayak bisa menginspirasi aku nanti. Jadi, aku tuh lagi di fase lagi pengen menentukan waktu untuk perubahan hidup besar nih. Karena aku kan kebetulan, eee, udah menikah ya dan kamu alhamdulillahnya, eee, begitu menikah tuh langsung dikasih anak gitu. Jadi, mungkin cuma nunggu beberapa bulan tuh dapat, eee, istri hamil dan kemudian sekarang sudah punya anak udah 2 tahun ya, wala dan sedikit lagi mau masuk sekolah nih, dan aku tuh pengennya memberikan yang terbaik untuk anak dan istriku ya. Jadi, pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anakku dan juga mewujudkan mimpi istriku gitu. Jadi, sekarang aku udah kayak enggak terlalu ego memikirkan aku nih. Jadi, kayak enggak memikirkan mimpi-mimpiku atau mungkin, eee, aka apa ya, untuk aku. Jadi, aku lebih mikirnya sekarang untuk anak dan istri dan pengen bikin mereka tuh bahagia, sejahtera gitu, dan memberikan semua fasilitas terbaik untuk anak dan istri. Dan itu tuh aku butuh kayak, ya perubahan hidup yang besar ya, enggak enggak kayak gini gini terus nih, karena kan aku udah enggak hidup sendiri ya, dan aku udah kayak ada tanggungan anak, istri, cewek-cewek pula, ya kan? Nah, ditambah lagi aku generasi milenial yang sandwich generation. Otomatis kalau dulu mungkin aku masih kerja dan hidup sendiri aku masih bisa kayak bantu orang tua, apalagi a aku anak laki-laki pertama ya, otomatis orang tua juga harus tanggung jawabku. Nah, tanggung jawabku pun selain orang tua juga kayak anak, istri, gitu. Jadi, makin banyak dan aku tuh butuh banget nih perubahan hidup yang besar dalam hidupku.
Mhm. Boleh, iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya. Oke. Aku turut senang banget ya sekarang, eee, kamu udah dikaruniai anak ya, dan juga, mmm, apa ya, sudah berusia 2 tahun juga tadi ya. Maksudnya, mmm, itu adalah sebuah pencapaian yang bagus banget dan luar biasa, karena tidak semua orang-orang atau yang sudah menikah pasangan-pasangan yang sudah menikah itu, bisa dikaruniai anak dalam waktu cepat hanya beberapa bulan setelah menikah gitu ya, itu aku turut senang banget nih. Nah, sebelum aku coba ngasih saran ke kamu, mmm, aku boleh enggak sih kayak, eee, nanya beberapa hal? Supaya aku lebih, eee, paham dengan kondisi kamu sekarang.
Iya, Kak, betul. Mhm, iya. Oh, iya sih Kak, iya. Heeh. Oke. Terima kasih, Kak. Oh, boleh Kak boleh Kak, silahkan. Mau tanya apa nih?
Oke, mmm, eee, dari apa yang aku dengar barusan, eee, hal apa sih yang memang ingin kamu rubah, gitu? Dan kenapa, eee, harus mulai dari sekarang gitu kan? Selain dari misalkan tadi sa kamu sempet bilang bahwa, mmm, kan kamu ingin memberikan masa depan yang terbaik untuk anak gitu kan, dan, eee, mulai dari mana dulu nih yang memang, eee, sudah kamu rencanakan?
Iya. Iya, betul, Kak, mhm. Oke. Mungkin ya, Kak, dari karir sih, Kak. Aku tuh pengen mengubah karir aku sih. Kebetulan dulu kan memang istri eee, kita sempet LDM ya, selama kurang lebih 1 tahun waktu istri hamil, LDM dia menurut pengorbannya luar biasa sih, eee, waktu itu masih kerja di Bali, dia di Jawa. Jadi sering kayak eee, dan Jawa itu orang tuanya sendirian, bapaknya udah sendiri ya. Jadi, dia sering kayak mengorbankan waktunya, padahal lagi hamil itu sering kayak, eee, dia yang ngorban waktunya. Jadi dan perjalanan hamil besar, perjalanan sering, eee, sering beberapa kali ya, 5 kali kayaknya deh. Jadi, dia ke Bali sama saya berapa lama, habis itu balik lagi ke Jawa buat nemenin, nungguin, eee, bapaknya gitu kan, kayak gitu lagi. Entar saya jemput ke Jawa, Bali lagi kayak gitu. Sampai beberapa kali sampai lahiran pun, itu saya benar-benar buru-buru anak saya dalam kandungan itu, eee, itu kayaknya nungguin bapaknya baru mau lahir, nan dan bener. Padahal kayak udah kontraksi kontraksi, maksudnya, tapi nggak jadi nggak jadi nggak jadi, kayak udah mules kan. Terus, akhirnya saya mutuskan, "Ya udah saya pulang." Nah, begitu pu bilang pulang itu mungkin kan kan nyetrum katanya ke anaknya, itu udah bener kontraksi hebat. Begitu saya datang langsung, datang langsung ke ini, ke bidan persalinannya itu langsung bersalin gitu kan. Nah, kayak gitu, Kak. Nah, itu dari situlah mulai muncul kayak, begitu anak saya lahir, anak saya kan ngarepnya anak cowok ya, karena anak cowok kan kayaknya besar tanggungan nggak terlalu besar gitu, apalagi cewek nih. Nah, dari denger dapet anak cewek, langsung kayak campur aduk perasaan saya antara bahagia, bang bangga dan sedih juga sih khawatir karena nanti suatu saat nanti karena anak cewek kan tanggungan, eee, anak orang tua sampai dia nikah kan dan itu kayak tanggung jawab bapak juga itu nanti untuk nikahin segala macam, dan mencari jodoh terbaik buat dia dan memfasilitasi selama itu dan kita juga kayak harus siap nanti suatu saat dia bakalan pergi karena harus ikut suami kayak yang dialami sama istri saya gitu kan. Nah, itu saya bener-bener, wow, luar biasa sih per eee, ini jadi ayah waktu itu. Nah, dari situlah awal mulanya saya merasa harus berubah dan perubahannya adalah salah satunya karir, dan yang diharapkan karir waktu itu sama istri saya, ya itu saya bisa kayak move on dari kerjaan saya waktu itu yang harus di-stay di lokasi ya nak bisa 3 bulan sekali baru pulang, 3 bulan sekali baru bisa libur, baru bisa pulang liburan, dan itu pun cuma 2 minggu. Karena saya harus kerjanya on site, itu pengennya kerjanya bisa remote dari desa dari tempat tinggal istri saya dan kita ngumpul. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa sih kerja remote. Cuman, saya masih kurang puas masih pengen kayak waktu saya masih banyak gitu dan pengen terus mengembangkan karir gitu, terutama cita-cita saya sebagai seorang, eee, pemilik bisnis atau business owner ya. Jadi saya pengen mencoba bisnis dan berdagang sih, dan belum sa pek kesampean sampai sekarang, gitu sih, Kak.
Oke. Heeh? Oke? Mhm. Oh. Iya. Iya. Heeh. Oke oke. Mhm. Iya. Oke. Mhm. Mhm, iya. Mhm? Iya. Mhm? Oke. Oke. Aku paham banget sih, dari cerita yang barusan kamu sampein ke aku, pasti situasinya sangat berat ya, karena kamu harus kerja di Bali gitu kan. Sedangkan posisi istri ada di Pulau Jawa gitu kan, dan bahkan istri tuh lagi hamil besar gitu kan, dan sampai ada cerita kamu bilang barusan, anakku seolah-olah enggak mau keluar sebelum datang bapaknya ya, dan itu benar-ben benar-benar pengalaman yang luar biasa banget dan, eee, wajar sih kalau misalkan jadi motivasi besar buat kamu untuk mengubah hidup, gitu kan. Nah, kemudian aku coba boleh tanya, pertanyaan lagi enggak nih?
Iya. Mhm. Betul betul. Iya. Betul betul. Mhm? Boleh boleh, silakan. Gimana, Kak?
Nah, mmm, seberapa siap sih kamu buat menghadapi, eee, tantangan-tantangan untuk merubah hidup kamu? Karena kan, eee, tujuan hidup kamu itu kan sangat mulia dan juga kuat ya. Berarti kan otomatis akan ada pengorbanan secara mental, tenaga, dan juga waktu yang ak kamu, eee, keluarga ke keluarkan kan, gitu kan. Belum lagi belum lagi, eee, biaya yang mungkin enggak cuma sedikit untuk, eee, memperjuangkan hal itu, gitu.
Oke. Baik. Ya. Heeh heeh. Benar banget, Kak. Mhm. Heeh. Iya. Jadi, memang mungkin ya, secara emosional saya sudah cukup siap, ya. Kalau finansial ini sedang lagi dicicil, kebetulan kerjaan remote saya sekarang kayaknya sangat mampu untuk, eee, mengumpulkan modal secara finansial saya untuk mewujudkan mimpi saya dari kecil itu ya menjadi seorang business owner, pedagang, atau entrepreneur. Dan sepertinya memang Allah itu kayak sedang meren apa ya, membuat kayak, menggambar, eee, menggambar jalur hidup saya, gitu. Jadi saya kayak, kalau saya misalnya refleksi, mungkin evaluasi diri ya, dari perjalanan hidup saya, kayaknya memang sedang dididik seperti itu, sedang diarahkan, gitu. Terakhir posisi saya adalah sebagai manajer operasional. Tapi daripada disebut manajer operasional, lebih tepatnya seperti mungkin, eee, direktur abal-abal, kayak direktur dirut gitu. Karena walaupun itupun saya yang menyebut diri saya sebagai manajer operasional, karena sebenarnya lebih tepatnya mungkin manajer semuanya, gitu. Jadi saya ngurus semuanya gitu, dan saya langsung kayak, eee, dari atasan gitu kan. Jadi cuma atasan saya cuma boss owner-nya aja, owner-nya, dan owner-nya pun enggak di tempat gitu, jadi semuanya dari saya. Saya yang ngatur, harusnya sih semuanya saya yang ngatur, cuman saya mesti kayak ketimpang tindih, belum ada kayak gimana gitu, dan dari situ mungkin saya sudah bisa belajar bisnis dikit waktu terakhir posisi saya itu. Bagaimana berhubungan dengan pelanggan, bagaimana de kayak pemesanan segala macam, logistik, gitu. Dan secara mental insyaallah kuat, tinggal kayak mungkin belajar bagaimana seperti pun, sepertinya kerjaan saya sekarang juga kayaknya sedang mengasah bagaimana saya berkomunikasi, karena memang saya kadang susah berkomunikasi, sih. Mungkin itu aja sih kayaknya, yang perlu saya persiapkan, komunikasi.
Mhm? Iya. Mhm? Mhm. Oke. <chuckles> Oke. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Oke. Oke. Baik. Oke. Aku paham sih dengan, eee, apa yang kamu utarain barusan dan memang, mmm, itu, apa ya, yang namanya persiapan mental ataupun emosional itu kan, eee, enggak mudah ya, dan kamu sekarang merasa udah siap, gitu kan, dan, apa ya, sudah membulatkan tekad untuk menghadapi semua kendala-kendala yang mungkin akan kamu dapati di tengah perjalanan untuk menuju tujuan kamu, gitu dah. Ini ada saran dari aku yang mungkin, eee, boleh kamu coba, eee, apa ya, di dipikirkan kembali dan barangkali bisa membantu meringankan ataupun sedikit mengurangi, eee, apa ya, kegelisahan kamu ya.
Mhm? Iya? Betul betul. Iya. Iya betul, Kak. Gimana, Kak? Oke.
Nah, mungkin saran yang bisa aku berikan adalah, eee, mungkin kamu boleh, e mencoba, e hal-hal kecil dulu, sebelum, e melangkah ke hal-hal yang lebih besar, karena kan tadi tujuan kamu itu, ingin menjadi seorang, eee, entrepreneu ya, atau bos owner, sedangkan, eee, mungkin kamu pun sudah tahu bahwa yang namanya menjadi seorang bos owner, ataupun seorang pengusaha itu kan tidak mudah, karena kan, mmm, yang namanya usaha itu perlu, eee, effort yang lebih besar di awal gitu kan, dan otomatis, eee, tenaga ataupun waktu dan juga, eee, modal yang kamu keluarkan akan besar. Dan juga mungkin, eee, saran yang bisa aku berikan yang ke-2 adalah, mmm, mungkin kamu boleh coba untuk, eee, perkuat mental. Karena, eee, bagaimanapun mental seorang pengusaha itu adalah mental yang memang, eee, siap untuk gagal ya, dan itu otomatis mungkin, eee, kamu harus siap, bilamana misalkan, eee, usaha yang kamu jalankan itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Namun, eee, kegagalan itu tidak akan terjadi, jika memang persiapan-persiapan yang, mmm, boleh kamu pelajari dulu gitu kan, kayak misalkan strategi marketing, kemudian, mmm, manajemen perusahaan itu mungkin boleh kamu pelajari dari sekarang, mmm, supaya nantinya ketika kamu sudah siap secara modal tuh, kamu udah bisa langsung eksekusi gitu sih. Mungkin, saran-saran yang bisa aku coba kasih ke kamu dan boleh kamu coba, e pertimbangkan lagi.
Baik. Mhm. Iya. Mhm. Betul, Kak. Bener banget. Oh, iya. Mhm? Oh iya, bener banget. Oke. Heeh? Oke, gitu ya? Baik baik, wah ini luar biasa sih Kak, saran dan tipsnya memang, eee, relate banget sih terhubung sama aku dan kayaknya aku bisa, eee, menerapkan satu persatu ya, secara perlahan ya. Apalagi terutama saya kayaknya memang betul, harus mulai dari yang kecil karena selama ini kayak saya berpikir besar gitu, berpikir besar. Memang kayaknya harus mulai dari hal kecil sekitar saya dulu ya, mungkin kayak affiliate marketing atau mungkin online shop gitu ya, mungkin siapa tahu nanti dari online shop atau affiliate marketing saya bisa bikin pergudangan ya, barang saya banyak sendiri dan bikin gudang stok-stok gudang sendiri. Oke, baik, terima kasih Kak, mungkin nanti juga saya harus ngelatih mental juga ya supaya enggak gampang down kalau misalnya ada rugi atau apa gitu, oke baik, makasih banyak sarannya sangat bermanfaat, Kak.
Mhm. Iya. Iya, amin. Baik. Iya. Mhm. Oke, makasih loh ya, kamu udah cerita sama aku. Next time kita ngobrol lagi ya.
Baik baik Kak, senang banget bisa ngobrol sama kamu dan sampai jumpa lagi ya.
Sampai jumpa.